て、いうのもあるので、ななんかその家庭、その家庭の、なんか、バランスの取り方が多分あると思うんですけど。なんか、ま、羨ましいなって思うけど、別になんかそれでイライラしたりはもうしないですね。もう、それではい、もう自分の心の中でもそう、結構固めてるっていう感じなんで。
はい。 うーん、うん。 およね。確か うん、あ、でもめちゃくちゃいい、それは。うん。 はい、ああ、じゃあなんかこういろんな試行錯誤とか、ちょっとたまにイラっとしたりしながら、今が一番いい感じにこう
ううそう うそうそうですね、やっぱ、す最初からはやっぱり上手くはいってなかったんで、色んななんか年数とかやり方をこう、かやったり、試したりしてるうちに、なんか今の分担にたどり着いたっていう感じですね。
うんうんうん。 はい。 うんうん。 ああ、でもなんか凄い、いいいいお話聞きました。やっぱどうしてもちょっと私イラっとしがちなので、なんかイラっとしない秘訣みたいなのを教えて欲しいな、でも。うん。そうですね、なんかそういう秘訣あります？つい、そのカウントしなくても、なんかしないと思ってるけどはい。
あ、そうです。 <laughs> そうですよね。そういや、人間ですから、やっぱ、そそうですよね。<chuckles> 私でも、わあの、ゆゆゆっちゃう時ありますね。あの、なんか、前お風呂掃除頼んでもやってない時あるので「お風呂掃除やっといてよ」みたいな。
うんうん。 はい。 ああ。
すぐ「あ、すいません」みたいな感じですね、あのあの主人は。あ、なんかちょこちょこ、小出しにちょっと不満あったら、なんか冗談交じりで、なんかちょっと言うと、喧嘩にはならないかなっていう。「こここういうとこやってると助かるんだけどな」みたいな。 って言うと、あまり喧嘩にはならないかな。なんかそういう人って言われたらやるのに、みたいな。 気がするので、ななんかま、こ小出しにっていうか、まあ、ちょっと言う言う場合もあります。あの、やってあげてるよみたいな。
<laughs> はい。 うん。 ああ、もう言っちゃうんだ。はい。 はい。あ、それでも凄いいいと思う。うんうんうん。はい。 ああ、めちゃくちゃうまいですね。そっか、こだ うんうんうん。<laughs> はい。 ああ。 うんうん。 あ、そっかそっか、なんかこう溜め込まないで、ちょっとずつアピールみたいな感じですよね、きっと。
そうね。だから、えすあの「こういうことまで私やってるよ」みたいな、<giggles> お押し付けじゃないし無いですけど、なんかそういう、ちょっとこの大変さをアピールする？あの、「結構私やってるんだけど」ね、みたいなの、「わか分かってる？」みたいな、のはあの、小出しに出してます。
うんうんうん。 はい。 うんうんうん。確かに。 ああ。 うんうんうん。 ああ、でもちょっとそれ、あんあんま私その、何かアピール得意じゃないっていうか、ま、あんま言わないから、それちょっとやってみます。うん。ええ、何か凄い、あの、さ人のね、やっぱそういう分担の話とかって、やっぱそれぞれ違うから、凄い参考になりました、なんか。 ね、そっか、ありがとうございました。すごい楽しかったです。
<laughs> <laughs> そうすね。はい。 そうなんですね。はい、家庭でね、違いますからね。はい。 あ、こちらこそ楽しかったです。はい。
はい、じゃあまた機会があったらよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい。はい、ありがとうございました。はい。
はい。